Aduh aku lagi sedih banget dan aku tuh butuh solusi banget. Aku nggak tahu lagi harus cerita ke siapa, aku nggak tahu lagi harus ngomong sama siapa, aku pengen curhat sedikit ya. Jadi, eee, awalnya tuh gini, aku tuh kan jadi aku tuh kan di kantor itu kan, eee, udah ya udah hampir 2 tahun lah kerja di kantor ya. <smacks lips> Nah, terus ya akhir-akhir ini ceritanya tuh, eee, atasan aku tuh kita kan lagi ada proyek besar-besaran gitu kan, di akhir, heeh, di akhir beberapa bulan belakangan ini. Nah, eee, kebetulan, atasan aku itu menunjuk aku sebagai, eee, ininya, sebagai ketua project ini gitu. Nah waduh terima kasih. Nah, pas aku udah mulai, project-nya udah berjalan, seiring berjalannya waktu, aku merasa kayak, kok teman-teman aku kok pada nggak ini ya, pada nggak mendengarkan, eee, perintah aku, pada nggak mendengarkan, eee, tugas yang aku kasih gitu, pada nggak mengerjakan tugas yang aku kasih. Aku kan bingung ya awalnya itu kenapa gitu kan. Nah <smacks lips> terus habis itu aku mulai mendengar berita-berita yang nggak enak gitu di belakangku. Aku mulai mendengar gosip-gosip yang nggak enak. Masa a akhirnya ada temen salah satu teman baikku yang ngomong sama aku, "Kamu tahu nggak sih kamu tuh lagi digosipin sama temen-temen di kantor, di project ini." Gitu. "Hah, kenapa?" Gitu. Terus kata teman aku, temen aku bilang gini, "Katanya kamu itu dianggap sok sok seperti atasan, suka nyuruh-nyuruh, udah gitu kayak kamu tuh digosipin katanya kamu itu menjilat atasan sehingga kamu bisa dapat posisi jadi ketua project." Padahal aku tuh nggak pernah iya, padahal aku tuh nggak pernah menjilat atasanku, padahal aku juga nggak pernah nggak pernah yang namanya, eee, apa ya, mendekati, sok-sok mendekati atasanku untuk mendapatkan, eee, fungsi di project ini. Nggak pernah sama sekali. Beliau itu memilih aku ya iya, beliau itu memilih aku ya, ya mungkin, eee, karena beliau sering melihat kinerja aku di kantor, begitu ya. Aku juga kurang tahu sih sebenarnya. Cuman, sama sekali tidak benar gosip yang dibilang, tapi akhirnya dari gosip itu semua orang mulai menjauhi aku dan aku udah pusing banget harus gimana. Menurut kamu aku harus gimana ya?
Boleh. Gimana gimana? Iya. Baik. Oh, ngerti. Hmm, keren dong. Oke. Oh. Wah. Serem juga ya. Mmm. Paham. Waduh! Oh, gitu. Oke. Wah, aku paham sih ya posisi kamu tuh di situasi yang, mungkin agak kurang nyaman ya dengan kondisi yang harus melakukan project, memimpin sebuah project, dan mungkin project itu kan punya, eee, ini ya, apa namanya, jadwal yang ketat, gitu loh, untuk segera diselesaikan, atau harus, eee, dilihat segera hasilnya oleh atasan kamu ya. Itu sih ya. Eee, mungkin sih, eee, yang pertama yang harus kamu lakukan itu, mmm, ini sih ya, kalo denger sesuatu yang tidak baik tentang diri kamu tuh yang pertama jangan terlalu responsif ya. Jadi kamu tuh harus tetep tenang, dan jangan bereaksi apapun dan jangan juga langsung marah dan mencari, siapa nih yang kira-kira penyebar gosip inti utamanya, gitu loh. Jadi tetap, eee, cooling, eee tenang, dan, eee, kamu harus, eee ini dulu, kamu harus liat dulu kira-kira masalah sebenernya tuh apa, gitu. Jadi jangan terpancing. Gitu. Nah Eee nah, terus berikutnya mungkin, eee, coba, eee, kamu mulai cari tau, kira-kira penyebab utamanya tuh sebetulnya apa sih, sehingga timbul lah isu seperti itu. Gitu. Mungkin kamu bisa mulai dengan brifing, brifing tim kamu sendiri nih, eee, mengenai project tersebut, dan kira-kira targetnya seperti apa, dan harapan dari atasan juga harapan dari tim kamu nih. Sehingga, eee, apa namanya, mereka itu bisa mengeluarkan semua uneg-unegnya di awal gitu kira-kira atau meminta pendapat, saran, dari mereka nih. Sehingga mereka merasa bahwa semua pendapatnya itu, eee, didengar oleh, eee, atasannya, eee, yaitu kamu sendiri kan sebagai leader dari project ini, gitu.
Betul. Betul, betul banget. Mhm mhm. Bener banget. Mhm. Mmm. Oke oke. Oke. <breath> <tsk> Oke. Mmm. <tsk> Mmm. Mhm mhm mhm. Oke. Berarti yang pertama harus aku lakukan adalah brifing ya, berarti komunikasi dulu dengan mereka gitu ya? Oke oke. Sebenarnya sih, eee, <tsk> awal mula gosipnya itu kok bisa sih terjadi gosip ini gitu kan ya, ya awal mulanya itu karena aku itu memberikan pekerjaan yang eee, jadi kan teman-teman project aku ini yang aku bawahi sekarang ini kan sebenarnya kita tuh satu level ya, satu setara gitu loh posisinya tuh. Mhm. Nah, mungkin pas aku di en dipilih jadi ketua project ini, memimpin project ini tuh mereka jadi kayak aneh sendiri gitu loh, "Ih kok dia orang satu level sama kita, satu ini kok, satu divisi, kok tiba-tiba bisa sih jadi, eee, ketua project?" Gitu. "Apa sih yang membuat dia jadi jadi dipilih tuh apa gitu?" Mungkin itu ya awal mulanya. Jadi mereka merasa karena kita satu level, pas aku kasih pekerjaan yang bertumpuk mereka tuh kayak, nggak suka gitu loh. Gitu sih, heeh, kemungkinan besar awalnya seperti itu.
Gitu, jadi seperti itu. Iya. Ya. Betul. Mhm? Teru Oh, gitu. Baik. Iya iya. Mmm. Hmm, gitu ya? Oke. Mmm, ini sih ya, kalau misalnya satu level itu memang agak sulit ya apalagi kalo misalnya, di dalam tim itu ada yang lebih senior dari kamu tuh. Gitu kan? Nah, kae eee, kalau seperti ini lebih baik sih, eee, kamu gandeng atasan. Gitu. Karena kan mereka itu akan lebih sungkan ya untuk misalnya, eee, berkata tidak kepada atasan gitu loh. Nah, eee, sebanyak mungkin kamu lakukan koordinasi dengan mereka dan minta pendapat dari mereka gitu, dan usahakan tidak ada kalimat, misalnya yang menyalahkan ataupun idenya itu tidak ditampung gitu loh. Jadi tampung semua ide, dan ketika kamu koordinasi meeting dengan mereka ini, coba usahakan agar atasan kamu tetap hadir, gitu loh. Eee, sebagai misalnya sebagai penasihat atau apa pun itu untuk mengklarifikasi atau menyetujui apa pun yang, eee, sudah disepakati oleh tim, gitu loh. Jadi sehingga mereka juga faham gitu bahwa, eee, semua ini adalah bukan buat diri kamu sendiri gitu loh, tapi pertama memang buat perusahaan gitu loh, dan, eee, kamu pun di, eee, pilih oleh atasan itu bukan berdasarkan karena kamu cari muka, tapi memang karena kemampuan kamu untuk memimpin suatu project, gitu.
Mhm mhm. Bener bener. Mhm. Mhm mhm. Mhm? Oke. Oke. Mhm mhm mhm. Mhm. Hmm. <tsk> Iya sih, sebenernya aku juga belum pernah melakukan brifing, atau komunikasi, ya karena aku udah terlanjur sedih duluan gitu loh pas denger gosip itu, aku jadi, hah, jadi males banget gitu berkomunikasi sama mereka, akhirnya sekarang tuh ya kalau pergi ke kantor tuh rasanya kayak udah nggak semangat gitu loh. <smacks lips> Tapi aku nggak boleh ya bersikap kayak gitu ya, berarti aku tetap harus bersikap profesional, gitu kan ya?
Iya iya, paham. Iya. Iya iya. Iya iya. Iya mungkin kamu bisa lakukan juga pendekatan personal ya ke mereka, misalnya setelah apa namanya, kamu lakukan meeting secara formal, bisa nih, sesekali lah ya ajak mereka gitu untuk, eee, kumpul-kumpul tapi jangan bahas kerjaan gitu loh, misalnya contohnya nongkrong, ngopi, atau misalnya, makan siang bareng gitu dah. Biasanya sih, biasanya kalo ada gosip seperti itu memang ada pencetusnya gitu loh. Mungkin, nggak kamu juga udah tau nih kira-kira, eee, ngerasa gitu loh, kira-kira dari mereka itu siapa yang paling vokal kepada kamu gitu loh. Nah, kalo kamu udah tau nih, jangan berburuk sangka dulu sih awalnya ya, jangan berburuk sangka, tapi kamu bisa lakukan pendekatan pribadi gitu loh, ngajak, eee, makan atau ngajak ngopi atau ngobrol empat mata dengan orang tersebut, gitu. Tapi kamu tetep, eee, tidak jangan berprasangka apa pun gitu loh. Nah kalo bisa misanya ada 5 orang atau misalnya 7 orang, bisa satu-satu kamu deketin gitu loh dengan pendekatan pribadi. Itu akan lebih efektif gitu loh. Biar kamu tau gitu loh, sebetulnya perasaan mereka, ke kamu seperti apa, dan perasaan kamu ke mereka tuh seperti apa, gitu.
Mhm. Mhm. Mmm. Betul betul. Mmm. Mmm. Oh, oke. Mmm, itu ide bagus sih. Sebenarnya aku beberapa minggu ini juga udah ngerasa sih sebenarnya siapa pelopornya ya dari orang yang siapa pelopor orang yang yang menyebarkan, bukan menyebarkan sih tapi mungkin tadinya itu dia cuman ada rasa marah personal kepada aku ya, terus mungkin karena amarahnya itu nggak nggak tersampaikan dengan baik ke aku, akhirnya dia itu, ini, membuat gosip gitu loh. Akhirnya teman-temanku yang lain jadi ikutan percaya sama dia gitu. Iya sih aku, <smacks lips> eee, belum pernah sih semenjak aku mendengar gosip ini tuh aku belum pernah ngobrol sama dia secara langsung, kemudian nanya sama dia mungkin dia punya uneg-uneg sama aku gitu ya.
Gitu. Paham. Oke oke. Mhm. Betul. Setuju. Nah. Kalo misalnya memang kejadian ini masih tidak bisa diatasi ya oleh kamu sendiri gitu, dianya masih bisa dianya masih ngerusak project kamu ini dan nanti ujungnya bakalan, eee, acak-acakan semuanya, itu lebih baik kamu, eee, minta bantuan pihak ketiga, entah dari atasan atau pun misalnya pihak, HRD, gitu loh untuk menjembatani atau memediasi masalah kamu ini, gitu.
Oke oke. Heeh? Heeh? Mmm. Oke. Berarti kalau memang nanti, eee, pendekatan aku kurang berhasil, aku baru minta tolong sama atasan gitu ya?
Ya. Betul, gitu. Tapi jangan terburu-buru ya. Biasanya karena kalo biasanya kalo, eee, kita langsung buru-buru minta pen eee, bantuan dari pihak ketiga malah merek dianya makin curiga tuh, "Bener kan! Apa yang telah kita pikirkan bahwa dia itu," misalnya, "cari muka atau apa". Gitu. Nah. Yang terpenting nah yang terpenting lagi adalah ketika kamu sudah tau nih orangnya itu siapa gitu loh. Nah, dengan berbesar hati kamu harus tetap maafkan dia, tapi kamu tetep waspada gitu loh. Jadi ketika ada komunikasi apa pun, eee, menyerahkan dokumen atau apapun itu kamu harus punya bukti tertulis hitam di atas putih. Contohnya misalnya lewat email kah, atau lewat as WhatsApp gitu loh. Sehingga kamu punya bukti kuat, ketika, misalnya nih suatu saat nih, menjadi, eee, sesuatu yang tidak, eee, mengenakkan atau tidak kamu harapkan gitu loh. Jadi kamu punya bukti kuat untuk membentengi, eee, diri kamu sendiri sebagai atasan, eee, pimpinan dari proyek, gitu.
Oke. Heeh heeh heeh. Iya sih. Mmm, benar sih, masuk akal sih. Heeh. Mmm. Oke oke. Oke. Berarti aku tetap harus, ini ya, eee, proteksi diri gitu ya maksudnya ya? Oke oke. Wah, itu ide yang sangat bagus sih dan memang kebanyakan ide yang kamu kasih itu memang belum pernah aku, eee, aplikasikan sih, nanti, eee, <tsk> mulai besok aku pasti akan mengaplikasikan ini, aku akan coba pelan-pelan dengan baik, semoga masalah ini bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Wah! <tsk> <breath> Iya, Amin.
Betul betul. Gitu. Oh gitu ya? Iya iya. Wah, mudah-mudahan ini ya, selesai masalahnya ya. Karena memang nggak nyaman sih ya kalau satu tim itu ada masalah gitu ya? Mhm.
Bener, bener banget, jadinya tuh nggak mood gitu loh, kerja juga nggak enak gitu. Tapi ngomong-ngomong ini terima kasih banyak ya kamu sudah memberikan aku tips dan saran-saran, nanti kalau aku bingung lagi, aku pasti tanya lagi sama kamu.
Betul, betul. Oke. Oke. Sama-sama, mudah-mudahan tips dan tricks-nya nih bisa membantu kamu untuk mencari solusi yang lebih baik ya?
Amin, semoga ya. Terima kasih ya.
Iya. Iya, sama-sama, sampai ketemu lagi.
Sampai jumpa!